Okay, okay. Non ho mai sentito.
Quello dev'esse carino. Interessante da andare a fare.
Sì, è un po' strano forse. <chuckles>
Eh, perché, capito, è come se dici: "Stai a casa di quella a mangià, ma non la conosci." <chuckles>
Sì, a praticamente, proprio quello.
Eh sì, sì, sì. Però sarebbe interessante da fà. Pure da fare come home restaurant a casa mia, cioè, nel senso, io che cucino e far venire le persone.
Sì, beh, è un'esperienza Eh. Io sicuramente vengo. <snorts>
Bene, allora, poi te lo faccio sapere quanto <laughs> qua quando apro, così sarai la prima, la prima cliente.
Quando apri, subito. Anche perché, sto pensando, uno poi quando fanno queste cose, come fai a "sponsorizzarti", fra virgolette? Cioè, non è no so
E e non so come è regolarizzata questa cosa, perché sicuramente è regolarizzata. Ehm, ehm, perché io ho visto pure un un programma, non ti vorrei dì 'na cavolata, non so se era Alessandro Borghese che lo faceva.
Mh. Okay. Okay.
Che ha fatto proprio sai, forse "4 Ristoranti", però è andato, in questi home restaurant.
Ah, ah, può darsi, quella là me lo vado a cercare.
Sì, sicuro, c'è 'na puntata che gira, sicuro, perché me lo ricordo che me lo so' visto. E sì, sì e secondo me, in qualche modo, è comunque regolarizzata tipo ristorante, magari non c'è le stesse eh, le stesse regole, però più o meno stai là.
Okay. Ah sì, sì. Certo, poi se hanno fatto vedere in televisione, penso di sì. Va bene, allora io ora lo vado a cercare e ci risentiamo dopo. Ti ringrazio per la chiacchierata. Ora sono curiosa, devo andare a vedere. <snorts> Anche per me.
Mh. Va benissimo. È stato un piacere, come sempre. <chuckles> Ciao.
Cia ciao.
Cia ciao.

Allora certe volte sai che faccio? O me lo preparo prima, quindi magari so già che durante la giornata c'avrò molto da fare a cena, anche al pranzo del giorno dopo, quindi mi preparo già le cose; ehm, o s magari non le finisco proprio, faccio tutte le preparazioni, quindi in qualche modo mi riduco il tempo, oppure proprio me le preparo, intanto le metto in frigo, poi una scaldata mh. Certo, sì sì, sì. Tu invece?
Okay. Okay. Mh-mh. E via. Sì. Ma diciamo che io bene o male riesco sempre ad avere un po' il tempo per cucinare, certo non cose elaborate, cioè della serie a pranzo, pasta veloce con le zucchine, il tonno, pure un sugo così veloce. A volte ci sta che, mhmm, calcoliamo male anche i tempi, quindi o ci facciamo uno spaghetto aglio, olio, veloce veloce, oppure diretta
Okay, certo. Certo, sì, sì, sì. Pri Bisogna avere quelle cose veloci in frigo, che puoi fare in un attimo. Certo.
Esatto, oppure direttamente il pa un panino, al volo.
Certo, sì, sì, sì, sì, che è l'opzione penso più veloce.
Eh, però la fortuna mia ecco, è che ci sta pure lei che cucina, quindi se magari lo faccio un po' più tardi lei porta avanti diciamo la il pranzo.
Okay. Certo, bene, bene, bene, sì. Ottimo.
Ci diamo bene o male degli orari, solo questo ecco. Dice: "Oggi a che ora vogliamo mangià per l'1, l'1 e mezza, le 2? No, si fa un po' più tardi", quindi ci riusciamo a gestire abbastanza bene.
Eh, sì, sì, sì. Bene, bene, ottimo, cioè buonissima cosa. E tu solitamente dicevi comunque ehm, diciamo, mi stai dicendo, no, cerchi di seguire qualche dieta, hai qualche consiglio per mangiare più sano o anche proprio per per avere uno stile alimentare più sano? Come fate? Come riuscite a organizzarvi?
Sì. Sì, sì, sì, sì, devo dire su ques Mh-mh. Mh. Ma guarda alla fine mhmm, dieta, oddio dieta in particolare, no però siamo più il tipo di persone che mangiano tipo la pasta, quindi u primo a pranzo, e il secondo a cena, quindi a cena sempre
Okay, quindi comunque, vi regolate in qualche mo avete la vostra "dieta" fra virgolette, no?
Esatto, esatto. Ehm, la sera non mangiamo mai la pasta, sempre roba di carne con le verdure oppure anche semplicemente una frittata, cose così.
Okay. Certo, certo. Bene, bene, sì, sì, sì.
Sì. Sì, sì. Evitiamo magari che ecco pranzi un po' troppo pesanti, sai tipo i pranzi che si fanno la domenica belli no. Eh. Esatto, esatto, roba un po' più leggera, no; po ci gestiamo così. Voi invece se seguite qualche dieta?
Certo sì, che ti rimangono pure un po' a cena.

Allora, un po' e un po' ti devo dire, cioè tipo, uhm, sono andato recentemente a convivere con il mio ragazzo, e quindi ci siamo dovuti un po' organizzare, ecco. E un pochino, comunque, abbiamo tipo dei pasti, che sappiamo già cosa mangeremo.
Okay. Sì. Okay.
E tipo magari appena facciamo la spesa se co prendiamo cose mirate, e sappiamo appunto che ci facciamo determinate cose. Poi c'è qualche altra cosina in più, che uno, no, magari sì, i primi 3 giorni sai sicuramente cosa mangi pranzo e cena, però poi comincia a essere un po' più traballante la cosa, ecco. Invece tu? <chuckles>
Okay. Sì. Okay. E ce <chuckles> Sì, no ma infatti pure io è sempre così, vado a fa' la spesa, andiamo a fa' la spesa, allora ci programmiamo per 3 giorni il sicuro diciamo e poi si prende di tutto un po', no, giusto per per andare avanti.
Sì, sì, giusto per averlo, no, per non dover riscendere diciamo dopo poco.
Esatto, esattamente. Sì, sì, sì.
Io ad esempio, come sai, sono andata a fare la spesa, non mi ricordo quand'era, boh, a inizio settimana...
Okay.
e appunto proprio i primi 3 giorni tutto perfetto, avevamo tutto programmato okay, già tipo dal quarto giorno che io mi sa che era ieri, cioè c'erano tipo, ehm, le rimanenze di quello che magari avevamo mangiato il giorno prima, e l'abbiamo tipo reinventato. qualche giorno fa abbiamo fatto il polpettone, l'abbiamo tipo tutto tagliuzzato, pezzetti piccoli, piccoli, e abbiamo fatto diventare una pasta al forno.
Mh-mh. Ah beh certo, sì, è vero. E beh! Hai fatto bene, ci sta, ci sta. <chuckles> Come no? Sì, sì, no, ma pure noi facciamo così. Capita spesso che non lo so, tipo la sera ci facciamo gli hamburger che sono belli grandi, se avanza, il giorno dopo si tagliano a pezzetti, si sbriciola e ci si fa il il sugo.
Okay. Sì, capito? Bisogna anche un po' reinventarsi anche perché se no, dopo un po' g avresti subito il frigo vuoto. No, neanche a me, sì, sì, sono d'accordo.
Sì, anche perché poi a me non piace buttare la roba. Quindi magari pure le verdure, magari s quando si fanno le verdure, tipo non so spinaci, zucchine, cose magari se ne fanno un po' di più, e se avanzano poi s le si rimangia il giorno dopo giustament
Certo. Sì, sì, io faccio sempre così. Poi magari, ehm, se proprio non ho idee, e le devo diciamo reinventare, uhm, c me le metto nella piadina, basta. Invece, anche se te ne rimango tanti di tanti tipi, cioè qualche pizza rustica.
Mh-mh. Ok eh beh, ottimo, sì, sì. Ah, buono.

Molto. Sì, sì, sì, infatti ci faccio anche più caso, comunque mi viene un po' anche in automatico, dopo un po' di tempo che lo fai, sai già più o meno, anche ad occhio quanta pasta dovresti mangiare, o comunque pure il pane, le verdure. Infatti certe volte l'unica cosa che non ho mai capito la quantità, sono le verdure, perché o ne faccio tantissime, o me ne faccio veramente troppo poche, e quindi, continuo ogni tanto a pesarle, perché se no mi ritrovo un po' fregata, diciamo, e non riesco mai a decifrarlo. Poi, pure perché, ogni verdura ha il suo peso, la sua grandezza, poi per quanto si restringono sì.
Eh, capito? Mh-mh. Okay. Ah, okay, sì sì. È quello. Poi sì, ci sta alcune verdure che esatto, da co da crude sembra chissà quante ne sono, poi le vai a cuoce, non ci rimane niente.
Ti dico, quando faccio gli spinaci, ogni volta impazzisco, dico: "No, ma come come mi devo regolare?"
È vero quelli sono peggio i peggiori.
Come si fa? <chuckles>
Proprio. Non lo so perché, no, vabbè. No, invece io per esempio quando ci stava la mia compagna, che seguiva una, ehm, nutrizione, perché lei per esempio non può mangiare legumi, è un po' intollerante al lattosio, uhm, quindi c'ha un po' di, diciamo, problemini a livello intestinale, facevo 2 cucine separate, quello sì.
Okay. Okay. Mh-mh. Certo, sì, sì.
Oppure, se proprio, mangiavo quello che doveva mangiare lei, così che si cuoceva 1 volta sola.
Okay. No, invece il mio ragazzo non gliene importava niente. Al mio ragazzo non gliene importava niente, mangia sicuramente diverso da me. <chuckles>
Però no, devo di che non mi è mai pesata 'sta cosa. Eh? <laughs> Quello mangiatelo tu, a me mi fai qualcos' altro. <chuckles>
Sì, sì. Poi spesso mi preparava anche lui, ehm, però sì, non è penso mai successo, che abbiam abbiamo cominciato a mangiare da poco le stesse cose, che ci mettiamo d'accordo, così siamo andati un po' incontro coi gusti, ma prima, quando facevo la dieta, proprio assolutamente non non se ne parlava proprio, non glielo non provavo manco a chiederlo, perché già sapevo la risposta.
Mh-mh. Okay. No eh.